Allora, sì, mi è capitato tendenzialmente, o, uhm, faccio una pausa un po' più lunga rispetto al solito, quindi capisco che, ehm, in quel momento sì anche, quindi capisco che in quel momento non riesco a concentrarmi e quindi mi dico: "Okay, al posto che prenderti una pausa da 10 minuti falla di 15, anche di 20." Ehm, perché magari quello non è un giusto momento per me, non sono abbastanza libera mentalmente, ehm, per iniziare a lavorare, ehm, come faccio di solito. Assolutamente sì. Ehm, quindi, di solito mi aiuta anche proprio completamente staccarmi, uhm, dal lavoro, e anche banalmente scrollare il telefono, quindi farlo, uhm, più liberamente, ehm, per più tempo magari, quindi guardarmi qualcosa al telefono o parlare con qualcun altro, o come dicevo prima, fare una pausa banalmente più lunga, ecco.
Okay, che è ottimale a volte, no? Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo, uhm, capita, no? Mh. <chuckles> Sì. Mh-mh.

E allora, ehm, sì, mhmm, mhmm, siccome tendenzialmente lavoro da sola, ehm, devo dire di sì. Quindi, ehm, sono in ufficio con spesso con altre persone, ehm, però ognuno ha il suo spazio, ehm, chiuso diciamo, più o meno. E quindi, mhmm, tendenzialmente sì, sono sono da sola. Poi ovviamente ci sono dei progetti che faccio con altre persone, ehm, però non sono mhmm, solitamente non sono fisicamente nel mio stesso ufficio, quindi anche lì ci sentiamo magari solo telefonicamente.
Mh-mh. Ti devi spostare. Oka e invece se ti dovesse capitare di collaborare proprio con qualcuno, no, per un progetto, per qualcosa che riguarda il lavoro. In questo caso ti sentiresti a disagio in questa situazione?
Mh-mh.